Ayun, bising-busy ako, ang dami kong ginawa kanina kasi nagbibusiness ako ng ano, lumpia, tapos may mga trabaho pa akong ginagawa, mm.
Hmm, okey. Hmm, lumpiang Shanghai o toge?
oo, eh. Shanghai chicken, 'yun ano ko yung specialty ko 'yun.
Hmm, parang ngayon ko lang narinig 'yun, ah.
Oo at patok kaya 'yun.
Bihira lang may naggagano'n, nakatikim na ako yung fish, fish lumpia, pero chicken hindi pa, eh, hindi pa ako nakatikim.
Hmm,. Oo. Sapilitan mong mababalitaan mo na lang ano, naungusan ko na si Josh Mojica, hindi, joke. <laughs>
Yon. <laughs> Hoy, walang imposible, ah. Nag-umpisa rin sa mga mababa yang mga yan.
Oo. Oo, alangan namang ano sila, yung iba nga ano, umuutang ng kapital, 'di ba?
Yung Ah, gano'n? Matanong ko lang, may mga karanasan ka diyan sa mga ano, online na pautang.
Mm. Ako, oo, yung Tala kasi noon, ah, two thousand nineteen pa siya unang na pis na gamit. Parang fresh grad pa lang kasi ako no'n, tapos, eh, siyempre magastos ako, kahit naka nakaka-bonus ako pero ang gastos ko pa rin, ayan, bili ng ano.
Mm. Oo. Oo. Hmm, okey.
Minsan nagulat na lang ako.
Pero at least ano, nakatulong siya sa ano 'no, nakatulong din siya sa pag-aaral mo.
Oo, ano Hindi, hindi naman sa pag-aaral, parang fresh grad, nagtatrabaho na ako. Ayun yung, yung unang trabaho ko.
Hmm, okey. So pang Panimula 'no, gano'n.
Oo, hindi hindi naman, mga pangatlong sahod ko na yata 'yun, ta's kinulang ako eh, nakita ko siya sa bus naka-ano, naka paskil, tapos sinubukan ko
Parang kapital mo. Ah, okey. So, parang ano, tawag dito? Na out of budget ka gano'n.